Ja klar, genau, genau. Also, ähm, wir hatten Fußball in der 5. bis 8. Klasse als AG und dann konnte man in der 9. und der 10. in die Schulmannschaft gehen, wo man dann in der Heimatstadt gegen andere Mannschaften gespielt hat, in in der ich glaub, es war in der Kreisliga oder eine höhere Liga. Ja, mittlerweile spiele ich auch seit Jahren kein Fußball mehr, aber so hat das quasi angefangen. Äh, ein System zu haben, ist auf jeden Fall ganz gut. Vor allem Montessori-Kindergärten, die helfen einem ständig, dass man Kindern hilft, äh, Sachen selbst anzupacken und mit eigenen Hand Händen zu kreieren und vielleicht kann man da etwas für sich entdecken schon als Kind auf was einem gefällt, genau.
Ah, okay. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Wie für wie wichtig hältst du denn auch Freunde, wenn's um Hobbys geht? Also, dass man vielleicht auch was nicht alleine beginnt, sondern mit anderen, mit Freunden zusammen?
Ja, das ist so 'ne knifflige Sache, ne, würde ich sagen. Also, inwiefern macht man das denn, weil man einfach dazugehören will oder weil weil es einem wirklich gefällt?
Mhm. Mhm.
Es ist halt so 'ne Frage, die man sich stellen muss. Also, ich hatte das jetzt, ähm, nicht. Ich habe meine Freunde in meinen Hobbys dann quasi im Nachhinein gemacht. Ähm
Mhm. Also, hast die dann hast das Hobby angefangen und dann da auch Freundschaften geschlossen?
Genau, genau. Also, mittlerweile ah, meine engsten Freunde, die ich habe ich war jetzt auch zum Beispiel letztes Jahr ne, Entschuldigung, es war dieses Jahr, im EM-Finale zwischen Deutschland und Türkei Türkei in Litauen. Da musste ich natürlich hingehen, ne? Großer Basketfa ball-Fan und ich bin Deutschtürke und beide meiner Mannschaften spielen im Finale. Da hatte ich keine andere Wahl.
Ah, cool. Ja. Mhm. Ach, du meinst jetzt im, ähm warst nicht im Fußball, sondern was warst du gesagt- im Basketball? Ähm, e Ah, okay. Ja.
Im im im Basketball, im Basketball, genau. Und da, ich würde sagen, in Events kann man dann so Leute kennenlernen oder in Vereinen kann man die Leute kennen. Aber man muss wirklich erst mal sich die Frage stellen, äh zu der Frage jetzt, die du gestellt hast, ob man das macht wegen den Freunden, damit man dazugehören will oder ob man das macht, weil man einfach selber wirklich sehr Interesse daran hat.
Ja. Mhm. Mhm. Gut, wobei es vielleicht auch so sein könnte, wenn man gar kein Hobby hat und irgendwie wieder langsam anfangen, äh, will, irgendwas zu machen, ob's dann nicht vielleicht sogar besser ist, was zu machen, um bei den Freunden dabei zu sein, bevor man einfach gar nix macht und irgendwie auf der Couch versauert.